Ah, então é isso, eu acho que você tem que se organizar para conseguir viver isso que você tanto quer e te faz bem. Então, é começar a juntar dinheiro. Eh, que bom que você agora, né, conseguiu um trabalho, e que vai te ajudar com isso. E e sempre, né, pesquisando preços. Fazer tudo com mais antecedência também, para evitar, né, que você pague preços mais altos. Fazer pesquisa, para que você consiga inf fazer o máximo de viagens que você puder.
Ô. E menos afoita, como eu fico. Ai, nossa. Nossa senhora, como eu fico louca.
Exatamente, exatamente. <chuckles> Exatamente.
Meu Deus do céu. Você sabe o o aqueles cachorros labrador, aqueles cachorros grandes que a pessoa vai levando na coleira, e tem que ficar puxando para trás, porque se deixar o cachorro sai levando? Sou eu.
Sério? <laughs>
Entendeu, "eu vou trabalhar, eu vou passear, eu vou viajar", sou eu o cachorro.
<laughs> Mas é, espero
E aí meu dinheiro está atrás me segurando.
<chuckles> Mas tudo com organização, eh, fica melhor, eh, então p pensa nisso. Exatamente, roteiro
É, é. Eu vou fazer meu roteirinho. Eu vou fazer meu roteirinho já pensando nas na ao invés de contar com as de, por exemplo, janeiro e fevereiro, eu vou botar janeiro e fevereiro do outro ano já, começando não no início do ano é.
Exatamente. E sempre pes e e sempre pesquisando formas de baratear a viagem, comer em um restaurante que seja mais em conta, se locomover de forma mais em conta, que eu acho que pode te ajudar.